والله فكرة كويسة جدًا، هو أنت لفت نظري لموضوع إن أنا برضو أدوّر أدوّر في نَفْسي وأكون عندي ثقة في نَفْسي وكده، لإن أنا مش عايز أقول لك إن أنا ثقتي في نَفْسي كانت مهزوزة جدًا، وفعلًا ال كانت في ناس كده حواليا على النت وعلى الSocial Media كانوا مأثرين عليا وكانوا هازّين ثقتي في نَفْسي، بس أنا أكيد فعلًا لما أدوّر في نَفْسي و وأبُص لنَفْسي وأهتم بمظهري وكده وأكون واثق في نَفْسي، أكيد طبعًا ده هيفرق معايا جدًا. طَب والله أنا استفدت جدًا من نصايحك ديّة وشكرا جدًا على نصايحك، وأنا هاطبّق كلّ اللي أنت اللي أنت قُلته لي يعني، ولو حصل أي حاجة أو حصل أي مشكلة أكيد طبعًا هنرجع مع بعض نتكلم مع بعض تاني يعني.
طبعًا طبع طبعًا، طبعًا، طبعًا. إزاي؟ في أي وقت، هنا أنا موجود عشانك و وبالتوفيق بالتوفيق ب والسداد إن شاء الله.